Ya, ya. Mm. Exactamente, en ese momento que tú pasaste esta situación, tú sentiste que la única salida que tenías era, tengo que cambiar de trabajo. Y después de eso, ¿inmediatamente buscaste otro o directamente esperaste un poco de tiempo?
Ajá. Sí. Sí. No, busqué trabajo, este, pero no le deje no le dije a mi mamá que había renunciado, ¿no? Porque <chuckles> en ese entonces, yo nada más tenía la secundaria, ¿no? Porque me había salido yo de estudiar, y mi mamá tenía mucho la creencia como de "si si no tienes la preparatoria, no vas a tener ningún tipo de trabajo bueno", ¿no? Entonces, yo no le dije, entonces, yo me salía dizque a trabajar, pero en realidad yo me iba a buscar trabajo. En ese entonces, pues, no estaban las redes sociales como ahorita, ¿no? Creo que ni siquiera se escuchaban.
Ajá. <chuckles> Secreto. Ujú. Ujú. Ah.
Entonces, compré mi periódico, me acuerdo que compré de estos periódicos gordos que venían por secciones, espectáculos y así, y ya saqué el de trabajo. Y empecé a seleccionar, ya sabes, como de esos personajes de película del esposo que no le dice a la esposa que la corrieron, así me sentaba en la banqueta <laughs> a buscar trabajo. Y me armaba mis mi ni siquiera era currículum, eran las estas hojas de papelería que venden, eh, de solicitud de empleo.
Muy bien. <chuckles> Ajá. Sí, sí, sí. Sí. <laughs> Ya. Sí. Solicitud de empleo, ajá.
Y encontré un lugar para trabajar en una óptica y fui. Y me quedé, ¿no? Y la verdad es que el sueldo incluso era mayor, era mayor el el sueldo y la óptica se consideraba en ese, entonces, bueno, todavía, pero creo que en ese, entonces, aún el prestigio era mucho mayor, eh, pues, de lujo, ¿no? O sea, te estoy hablando que, eh eh, la gente que acudía a comprar en estas tiendas es de un poder adquisitivo, eh, superior al promedio, pues, porque hablando de hace 20 años que unos lentes te costaran 6000 pesos era muchísimo, ¿no? Y de ahí en adelante.
Ah, qué bueno. Sí. Claro.
Entonces, em, pues, entré a trabajar. Ah, me fue bien y mi mamá cuando se enteró, <chuckles> me dijo: "¿No estás trabajando, verdad?" Le dije: "La verdad, no, pero hoy me dieron un nuevo trabajo". <laughs> Sí. Exacto. Eh, y además como que no había pasado tanto, ¿sabes? Había como 2 días, es que yo me moví muchísimo porque dije: "O sea, yo ya empecé a trabajar. Yo le dije a mi mamá que me iba a salir de estudiar, pero que iba a trabajar, no puedo estar sin trabajo", ¿no? Ah, sí, entonces, además, ya había yo Ah, exacto, exacto. Entonces, yo ya había probado las mieles de ganar tu dinerito. <laughs> Ya no podía retroceder. Eh, fue un cambio muy positivo. Eh, por ejemplo, en ese trabajo era muy bueno, me acuerdo que nos daban capacitación para el empleo y además era certificado por la Secretaría del Trabajo y te daban una carrera técnica en optometría.
¿Cómo te fue? Ah, en el mismo día en el que agarraste un nuevo trabajo fue el día que se enteró. Guau, okey. Ajá. Mintiéndole, sí, sí, sí, por supuesto, faltando mi palabra. <laughs> Sí. Muy bien. Ujú.